อืม จริง ๆ ไม่เหนื่อยอะค่ะ แต่ว่ารู้สึกว่าจะนอนน้อยนะคะ ถ้ายังแบบเล่น อยู่เรื่อย ๆ เนาะ เรา เราต้องรีบตื่นมาทำงาน ใช่ไหมคะ เรามีเป้าหมายทำงานตอนเช้าเนาะ ก็คือเรา
ครับ อ๋อ ครับ อืม มัน มันไปกระทบกับ กับการทำงานของคุณใช่ไหมอะ? อืม
ใช่ ใช่ เราอยากจะเริ่มงาน 9 โมงเช้า ใช่ไหมคะ หรือว่าเร็วสุดก็ 8 โมงครึ่ง อะไรแบบนี้เนาะ ปรากฏว่าจะตื่น ก็ถ้าเกิดนอนตี 1 ครึ่ง นะคะ ตื่นทีก็ แปด โมงครึ่ง 9 โมง ก็มีนะคะ แล้วก็กลายเป็นเข้าเวลาทำงานของเราแล้ว แบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะ แล้วตอนเย็น อะฮะ
อืม ครับ โอ้โฮ ครับ แล้ว แล้ว แล้ว แล้วปกติเนี่ย ขอถามนิดหนึ่งได้ไหมครับ ปกติแล้วไถ Social ช่วงเวลาไหนมากที่สุดครับ?
ก็เนี่ยแหละคะ ค่ำ ๆ เลยนะคะ หลังเลิกงานเนาะ เราจะกำหนดเวลาไว้ว่า เราจะ มักจะเลิกงานประมาณ 5 ทุ่มเนาะ ทีนี้ บางทีก็ อ่า เลตงานไปบ้างนะคะ ถ้าเราทำได้ คือเราอะจะประมาณตัวเองนะคะว่า ราไหวที่เท่าไรนะคะ หมายถึงการทำงานเนาะ การทุ่มเททำงาน เพราะว่าถ้าเรายังฝืน บางทีเราก็ง่วง แล้วเราก็ทำได้ไม่ดีเนาะ เราก็จะพยายามที่จะ อ่า หมายถึงว่าถ้าเราง่วงแล้วเราก็จะพักเนาะ พอเรา พอเรารู้สึกว่าเราง่วงเราจะพัก แต่กลายเป็นว่า อุ๊ย เดี๋ยว อ่า ดู Social ก่อนดีกว่าเนาะว่า อ่า วันนี้ศิลปินดาราที่เราชอบเนี่ย เขา อ่า มีลงโพสต์อะไรบ้าง ใช่ อะฮะ อือฮึ
ค่ำ ๆ ใช่ไหมครับ? อืม ครับ อ๋อ อ อัปเดตข่าว โอเค เข้าใจครับ กลัวว่าตกข่าวใช่ไหมครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับคุณ อย่า อย่า อย่าคิดว่า ม ว่ามันเป็นปัญหานะครับ เพราะว่า เรื่องนี้เราจัดการได้ มันไม่ เพียงแค่ว่าเราตั้งโปรแกรม เราตั้งเวลา เราตั้ง กิจกรรม ให้ ให้พอเหมาะกับเราอะครับผม ว่า คือเหมือนกับว่าจำกัดเวลาว่าเราควรจะเล่นช่วงไหนถึงเวลาไหน ตั้งเวลาให้เป็นแบบ เป็นระบบเลยครับ เดี๋ยว เดี๋ยวแรก ๆ มันอาจจะหนัก มันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้นชิน แต่เมื่อไรที่เราแบบ คุ้นชินกับมันแล้ว มันก็สบายหน่อย เรา เรา โดยไม่ต้องแบบไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากอะครับผม
อืม อือฮึ อืม